Ou talvez você também pode ter criado já algum tipo de bloqueio ou de, eh, um comportamento, né, que tal pela pelas situações que você tá relatando um pouquinho, pode ser que tenha tido já outras situações, que você identificou como essa exclusão e você criou um comportamento para se preservar, será que pode ser isso?
Sim. Uhum. Ah, eu eu acredito que pode ser sim, né, porque eu acho que quando você passa várias vezes, né, pela mesma coisa e tals, eu acho que a nossa mente, realmente, acaba criando, né, um bloqueio assim pra se proteger, né, e não e não ter que passar pela mesma situação, de eh, eu lembro que eu participei de que eu que eu tinha começado ir numa igreja, né, que era era em Porto Alegre, onde eu tinha me mudado, morava no Rio de Janeiro, me mudei pra Porto Alegre, e aí eu comecei a frequentar essa igreja lá, né, e e eu lembro que na nessa época eu fazia terapia, com uma terapeuta que era dessa igreja. E e eu percebia que eu tinha muita dificuldade de me me enturmar, assim, com as meninas novas. É. E aí ela, a a minha terapeuta na época, ela me falou assim. Eh, "Vendo você na igreja, você parece ser uma pessoa que tem muito autoconfiança e que não depende de ninguém para nada. Então, eu acho que as pessoas elas têm medo de se aproximarem de você". Uhum.
Uhum. Sim. Com certeza. Sim. Uhum. Aham. Não entrosa, com as pessoas. Uhum. Olha, sim. Sim. Uma percepção. É, às vezes as pessoas têm uma percepção diferente, né, de você, eh, cria uma expectativa de que você talvez seja uma pessoa, eh, que nem a tua psicóloga falou, né, auto suficiente, que não precise de ajuda ou de conversa, mas eu acredito que, de repente, com alguns passos, você pode melhorar isso aos pouquinhos. De repente até quebrando, né, essa essa 1ª iniciativa de dizer um "oi", um "olá", co começar mesmo às vezes até com, eh, assuntos corriqueiros, como o tempo, ou questões, né, mais banais, para ir interagindo melhor com as pessoas, você acha que isso seria uma uma possibilidade, seria, eh, ajudaria você a de repente, nos relacionamentos e nas interações?
Sim. Aham. Sim.